Mhmm, anche perché, se si vendesse a Chilometro Zero, che ne so, vuoi l'in li l'insaccato, non lo mettere in queste plastiche, sai, che durano, magari, 2, 3 giorni. C'hai il salumiere? Va preso solo là. Abolire il salame questo di qua, o il salame, prosciutto, formaggi, nelle plastiche e te lo vai a comprare a Chilometro Zero, nella botteghina o al supermercato, mhmm, qua quello che vuoi.
Sì. Sì. Sì. È vero. sarebbe anche pure, magari che se qualcuno si inizia a portare i propri contenitori
Esatto. Tipo, come le cose alla spina. Brava. Mh.
Esatto, esatto. "No, guarda, ce l'ho io. Me l'ho so' portato io. Mettimelo qua." Cioè già sarebbe ci sarebbe un grande risparm ma anche se ala se volessimo un risparmio sulla plastica, basta che il governo, che glie non gliene frega niente, mette degli incentivi.
Esatto. Mh. Mh. Certo. Brava. Sì, sì, sì, sì.
sulle fabbriche, tipo, risparmia tot di di plastica tot plastica risparmi e tot ti scalo dalle tasse. E vedi come la gente inizia n'attimo a farsi du conti.
Esatto, esatto. Mh. Oppure, sai, siccome non imparano con la parte positiva, se tu vuoi usare la plastica, tu industria x, mi devi pagare un 30% in più, così vedi se la utilizzano. Trovano altri mezzi, per evitare di pagar perché con l'incentivo, probabilmente, non capirebbero, se ne fregherebbero, mentre con le multe, forse, si sveglierebbero.
Mh-mh. Eh, certo, ovvio. Mh-mh. Eh sì, con le multe, è vero, forse, ehm, dici per non pagare sì, è vero, è vero, sicuramen
Eh, mh. Sì, sì, sì. Vedi come metterebbero le metterebbero direttamente in mano dei clienti. Ehm, eh, mh. Tieni, ciao, così io non pago io. Così farebbero, mh.
Sì, sì, è ve <laughs> "Dammi le mani. Prendi. Questo è tuo." Sì. Sì. Eh, s ci vorrebbe una legge del genere, guarda.
Sì, sì, magari si inizierebbero a svegliare, mhmm.
Eh, come no, ma sicuramente. Ma basta pensare che quando c'è stato il COVID, il mondo s'è ripreso, che ci siamo fermati noi, cioè
Eh, un sacco. Hai ragione.
quello è.
Va bene, ti ringrazio.
È stato un piacere. Buona serata. Ciao.
Ciao, ciao.